なるほど、そうですよね。なんかつつい、ね、調べ物をしたりとか、ま、そいった時間も含めたらね、やっぱりスマホとかネットって便利ですし、いろんなね、ことが調べられちゃったり見れたりするんで
はい。 うん。 そうなんですよね。あとなんか、そのあ、ごめんなさい。
ね。なんかそのあ、はい。あ、どうぞどうぞ、はい。
なんか、あの、例えばちょっとライブとか、あの、やっていいて、その、ライブ、あの、まあ、ユーチューブとかも、まあ、見るんですけど、その、例えば、興味のある人が、まあ、興味深い、その、テーマについて話している時に、本当はもっと、あの、早送りで、あの、内容だけ、あの、まとめてき聞きたいってゆうのがあるんだけど、やっぱり、その人の録画時間が長いと、あの、時間が費やさなきゃいけないとか
はい。 はい。 うん。ええ。 うん。 はい。 はい。 そうですよね。
うんうん、でもその人の話、いいこと言ってるから聞きたいなとか、そうするとそれも時間が
うーん。